No, questo mi ha sempre fatto g ma neanche dopo, dopo ho fatto un anno a Brera, ma anche a Brera niente uomini, ma io non lo so, ma perché? Ma peccato.
Eh vedi? Ah, wow. Eh, non piace. Però guarda, se ci pensi, vabbè un piccolo ragionamento, esteticamente il purtroppo, per noi donne, il corpo delle donne è più bello di quello degli uo è troppo squadrato. E più ma è più facile anche da disegnare. Sì, sì, è
Eh. <exhales> Sì, è più morbido, è più morbido, è più chiaroscuri. Eh, non lo so, io avrei voluto avere comunque un modello. <laughs> sì. Sto pagando le <laughs>
Eh certo, e e scusami, ma io sto facendo una scuola, sto pagando le tasse e voglio voglio andare anche in ba cioè ma nel senso, no, <chuckles> vogl
Ma neanche in bagno, prof. <laughs>
Vabbè, ma mi credimi da tra Vob e Peroni, <chuckles> robe assurde. Ti ringrazio, io vado a fare il mio pisolino. <chuckles>
Uh, che ridere. Bellissimo, guarda. Ma grazie a te. Brava, <chuckles> buon pisolino, ciao.
Ciao, grazie.